E, sevdiğiniz işimi okudunuz, yapmak istediğiniz mesleği mi okudunuz?
Yani şöyle oldu, a eee, üniversiteyi de çalışırken okudum aslında, eee, ve, eee, benim zamanımda şöyle bir şans vardı. O zamanlar devlet, eee, memurluğu sınavı vardı. Eee, KPSS diyorlardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Eee, eee, o dönemler öyle bir KPSS vardı. Ben liseden çıkınca KPSS sınavına girmiştim. Sonra devletin büyük bir böyle, eee, kurumu, beni, eee, sınavını i ilanını gördüm. Ona başvurdum o dönem. Tam üniversiteye gidecekken oraya kabulüm olunca o fırsatı kaçırmak istemedik tabii. Yani aile ve çevre baskısı da buna sebep oldu, ister istemez. Eee, işte böyle kurumsal bir yere giriyorsun, iyi de bir maaş alacaksın, yani, olanakları çok iyi falan. Gerçekten öyle bir, eee, havacılık macerası başladı ama o macerada, eee, yaklaşık 10 yıl falan sürdü, 11 yıl. O macerada aslında çok sevdim bir yandan ama yine de benim işim değildi. Kariyer yapmak istesem onu da yapmak ister miydim diye soruyorsan, ı ıh, değildi yani ama şartlar bunu belirledi, aslına bakarsan. Şartlar ve konum, zaman onu gerektirmişti.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, evet, hatır <chuckles> Hıı. Hı hı. Tabii doğal olarak. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. O dö O dönemde de biraz akışa bırakmışsınız, aslında, anladığım kadarıyla. E
Evet, evet, evet, akışa bıraktım. Tabii sonra o sürece geldiğimde artık böyle bir hani ergenliğin bittiği, gençliğin bittiği, orta yaşlara geldiğim bir sürece denk geliyoruz tabii. O üniversite, okul, tahmin edersiniz yani öyle bir yaş, eee, o ortalamasına denk gelmişti. O zaman, eee, ben s kendimi sorgulamaya başladım. Çok da gezmeyi seviyorum zaten ama o gezmeninle beraber ya ben bu işi yapmak istemiyorum da ama ne yapabilirim, ki'yi sorgulamaya başladım. Sa sorgulama sebebim de şeyden çıktı. Eee, seyahat, eee, isteğim ve merakım çok fazlaydı, başka bir ülkeye taşınma merakım. Ben kıtalar arası bir ülkeye taşındım, kıta değiştirdim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı.

Sonra orada dedim ki, "Demek ki ben iç mimar, dizayn, hani, böyle bir şey olmalıymışım. Olurmuşum ama yaşım çok geç artık bununla uğraşamayacağım. Okuyamam ben bir daha." dedim. <chuckles>
Harika. Hı hı. <laughs> Ye bir zor gerçekten, bir üniversite okumak tekrar iş hayatında, böyle, para kazanmayı gördükten sonra öğrenciliğe dönmek, ne kadar aynı dönemde çalışılabiliyor da olsa, gerçekten çok zor.
Evet, evet. Çok zor oluyor. Yani o cesar Ama ne kötü oluyor, biliyor musun? İşte, sevdiğin işi mi yapmak istersin? Yoksa, eee, maaşından dolayı, hani, şartlardan dolayı mı? O bir kere o sevdiğin şeyi yapınca zehir gibi, hani, vücuda bir kere girince çıkmıyor. Akıldan da çıkmıyor, ruhundan da çıkmıyor. Yani inanılmaz bir, eee, o 16 saat çalışıyordum ben mesela durmadan, o 16 saat bana, böyle, 7-8 saat gibi geçiyordu. Yetmiyordu gün bana.
Hı Gö Doğru. Doğru. Hiç Daha çok çalışmak istiyordunuz. Sevdiğin işi yapınca insan sanırım böyle daha da Doğru. Aslında sevdiğin bir hobiyi yapmak gibi bir yerde de aslında sanırım.
Tabii, tabii, yetmiyordu. Çalışmak gibi gelmiyordu çünkü. Kesinlikle, kesinlikle. Sevdiğin işi yapınca hobiye dönüyor, üstüne bir de para kazanırsan tadından yenmiyor. Eee, ama sevmediğin demeyelim de şartlarına ayak uydurduğun bir işi yapıyorsan maaşıydı, koşuluydu, o günkü bulunduğun ülkeydi, dünyanın genel durumuydu, diyelim. <chuckles> Şu an COVID movid, hani, hepsi bir arada bizi sal salladı, çalkaladı da bir ters Altlı üstlük olduk hepimiz yani. Hepimizin, eee, dengesi bozuldu ama benim de zaten o cennetimden çıkma sebebim COVID yüzüne olmuştu. Eee, turizm üzerine olan bir yerde COVID gelince, biliyorsun, dünya durdu. Herkes biliyor, yani, hani, bil dünya durdu. Öyle olunca, eee, biz de tabii işimizi dek den olduk ister istemez. Eee, kaybettik ve s başka yerlerde buldum kendimi. Ha, yapıyor muyum? Evet, yapıyorum ama sor, "Seviyor musun?" Sevmiyorum. "Zorlanıyor musun?" Çok zorlanıyorum. <chuckles> İnanılmaz bir şey yani.
Peki. Tadından yenmiyor. Belki emekliliğiydi. Aynen. <chuckles> Evet, Tabii, aynen, aynen. Evet. Doğru. I doğru. Yani, se bir seçim şansı versek siz kesinlikle sanırım sevdiğiniz işi seçen Yani para kazanmayacağınızı bilseniz bile, peki, sevdiğiniz işi seçer misiniz?
Evet. Eh, şöyle söyleyeyim: Eğer minimumda kazancım benim hayatıma yetecekse ve beni, eee, hani, ta yapmak istediğim şeyleri yaptıracak kadar, bak fazlası değil, minimumda bile beni, iii, güvenli ve stabil bir şekilde ilerletecekse ben "sevdiğim iş" derim parasına bakmadan. Bugün Eee, ya, şeyi biliyor musun, bilmiyorum: Emm, "iş yorgunluğu." İş yorgunluğu, eee, çok ciddi bir şeymiş. Ben onu hiç bilmiyordum.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Biliyorum.